Certo. E che tipo di bambino eri? Nel senso come ti rapportavi alla musica? A parte questi momenti, no, trascorsi in macchina, ehm, ti piaceva cantare? A casa ricercavi, non so, della musica? Mhmm, chiedevi a qualche adulto di, ehm, farti mettere un CD, una cassetta? Come vivevi questo approccio alla musica?
Sì. I CD erano una cosa una risorsa preziosissima, ehm, a cominciare da, ehm, dalle cose più dalle cose che appunto rubavo a mio padre o cercavo di di di farmi regalare, uhm, per passare poi a sem sempre quando ero abbastanza piccolino ricordo i CD del festival bar per me erano una cosa erano una cosa incredibile e, mhmm, mi ricordo forse la versione d l l l'edizione 2003-2004, penso molte canzoni le ricordo ancora a memoria adesso. lo devo averlo consumato.
Mh-mh. Ah, okay. <chuckles> Eh, addirittura. Certo. Quindi comunque avevi questo rapporto vicino con la musica.
Sì, da lì è cominciata una cosa più mhmm, a a anche appassionante anche di di legame, era una cosa che mi piace mi è sempre piaciuta molto e, ehm, anche se all'epoca sì, sì, sì, a all'epoca non suonavo uno strumento o ancora non, diciamo, non non mi approcciavo al c al canto, però è stato sicuramente un i un inizio, ehm
Mh-mh. Ti ha accompagnato. Ehm, oggi ti approcci a questo genere di cose? Cioè suoni uno strumento? Canti?
Sì, sì, sì, sì. Ehm, vabbè s suonare uno strumento forse, ehm, la sto dicendo troppo grossa ma, uhm, strimpello la chitarra. C'è stato un momento della mia vita in cui <chuckles> sì, sì, sì, c'è stato un momento in cui l'ho fatto un po' più seriamente ma, ehm, mi sembra così lontano adesso. <chuckles> Ehm, <tsk> e cantare sì, sì, canto anche e e, mhmm, lo uso anche per lavoro.
Ah. Mh-mh. Vabbè dai, è comunque <chuckles> un modo per suonare, ecco. Ah-ah. Eh, vabbè. Cosa canti? Mh. Cosa ti piace cantare?

Uhm, oppure beh, bella, oppure qua qualcosa dei ehm, dei Verdena anche forse, mhmm, <clicks tongue> ehm, non mi ricordo adesso il titolo, rischio di confondermi. Diverse di Verdena comunque, mi non lo so Mi Miglioramento oppure, mhmm, Muori delay, non lo so, ehm
Sì, la conosco, mh-mh. Certo. Ah-ah. comunque di okay, okay. Mh-mh. Beh, comunque sicuramente dei brani interessanti. Ma, ehm, facendo una piccola riflessione sulla tua passione, l sai comunque strimpe strimpelli la chitarra, canti, mi hai detto che lo fai anche per lavoro, qualcuno o qualcosa ti ha portato, ehm, ad avvicinarti a questo mondo della musica o è stata una tua passione che è nata così spontaneamente?
Sì. È nata abbastanza spontaneamente, c'è stato però un sicuramente il momento che mi ha fatto fare lo scatto successivo è quando ho iniziato a strimpellare un po' la chitarra. Ehm, mio padre la suonava, ma con lui non ho mai ehm, non non si riusciva a trovare una <chuckles> un un modo per farlo insieme. Quindi poi autonomamente
Mh, okay, quindi comunque Okay. <chuckles> Però ecco in casa c'era uno strumento era del papà. Mh.
C'era uno strumento ed è stato utile, ehm, quando poi lui non non lo suonava più cominciare a cominciare da lì, quindi senza doverne comprare uno da zero, ehm, e poter prendere il suo e cominciare a suonare è stato utile. Poi, uhm, le amicizie mi hanno mi hanno aiutato molto in questo percorso. Quando sono entrato magari in un gruppo di amici che in cui molti suonavano, condividevamo questa passione insieme e quindi sì, sì, sì, è stato
Mh-mh. È stato più semplice, certo.
diciamo abbastanza naturale.
E dimmi un po', ehm, tornando alla questione delle canzoni che ascoltavi alla radio in macchina con papà, ehm, o anche le canzoni che ascoltavi nei CD di Festivalbar e quant'altro, quando rivivi quei momenti ti vengono in mente, non so, dei profumi, dei luoghi, uhm, o dei volti. Ecco, magari voglio pensare che in qualche modo condividevi questi momenti con qualche amico, un fratello, una sorella.
Mh mh. <chuckles>